Ah, OK, et ça t'es arrivé quand, du coup, de l'apprécier, ce sommeil?
Heu, s'assurer que c'était quand je suis rentré à l'université. Là, quand j'ai commencé les études supérieures, et que j'ai commencé à pouvoir dormir un peu plus, parce que mes cours, ils commençaient plus tard, je me suis dit: «Waouh!» C'est vraiment bien ça. <laughs> En fait, j'adore dormir! <laughs>
Ah d'accord. Ah, d'accord. OK. Ah! <chuckles> Heu heu, voilà. Maintenant, tu adores dormir, tu te tu dois te demander pourquoi tu t'en es privé aussi longtemps. Heu? <chuckles> Et
<chuckles> Ah, ah, oh, ah, ouais, ouais, je me demande bien.
<chuckles> j'imagine, et heu, à l'université, heu, pourtant, heu, c'est un peu plus stressant puisque le niveau, il est plus, heu, élevé, plus, heu, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses, heu, mmh, et malgré tout, tu dormais, heu, bien bien, heu, sans sans souci. Ouais? Tu arrivais à te détacher? Mmh.
Oui. Oui, j'avoue qu'en fait, heu, arrivé aux études supérieures, j'ai plus jamais eu de difficultés scolaires. Alors que <chuckles> j'avais plus en fait toutes les difficultés scolaires que j'ai eues, c'était à cause d'absences ou de choses comme ça, à cause de pro heu, soucis familiaux ou quoi que ce soit, donc heu, ce n'était pas vraiment des choses que je pouvais contrôler, donc heu, c'est c'est intéressant comment une fois que j'ai commencé à dormir et quoi que ce soit, je n'ai plus jamais eu besoin de, bah, je n'ai je crois que depuis que je suis, hem, rentré à l'université jusqu'à la fin, je n'ai plus jamais révisé de ma vie, donc heu, j'étais vraiment tranquille. <laughs>
Mmh, d'accord. Moui. Mmh, d'accord. Ah oui, d'accord! <laughs> Ah oui, je vois. Heu, mais du coup, à l'université, est-ce que tu dormais à l'université, ou tu rentrais chez toi?
Non, non, je rentrais chez moi, et je dormais là-bas. Oui, oui, oui, non, là
Ah d'accord. Oui n non, mais ça aurait pu, heu, ça aurait pu être, heu heu, le
Mouais, une habitude que j'avais fini par prendre.
Non, la cause du changement de voilà, de dor de ne plus être chez toi, dans les soucis familiaux et tout ça, ça aurait pu être, heu, tu vois? Mmh.
Non, non. Non, même pas, non, ce n'était pas vraiment des des gros soucis familiaux que j'avais de toute façon, donc heu, j'arrivais à dormir tout de même.
Oui, oui, oui, oui. Mmh d'a D'accord. Heu, et pour, heu, à ton avis, heu, les gens, heu, pressés qui n'ont pas le luxe, heu, d'un sommeil, heu, long, heu, quels petits changements, heu, rapides pourraient-ils, heu, vraiment les aider?
Mmh.

C'est pas évident pour tout le monde, parce qu'au début, on se dit: «Oui, non, il y a pas de problème», mais en fait, la dette de sommeil, elle est réelle, je trouve. Elle est réelle et au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça va causer des problèmes cardiaques, heu, des problèmes, heu, ben, cognitifs, oui, justement, <chuckles> ça cause beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est juste qu'au début, on s'en rend pas compte, parce qu'en général, c'est les plus jeunes qui dorment peu, mais en fait, une fois qu'on commence à grandir un peu plus et qu'on se rend compte, bah, ouais, non.
Mmh oui, tout à fait. Cognitif, heu, mmh, mmh. Mmh oui. En général, je suis pas d'accord, hein! <laughs> Ah non, ah pour moi c'est pas, heu, non, non, les jeunes, au contraire, i i i i ils adorent dormir, heu. <laughs>
Ah bon? Ah non? Ah non, non! Mais je veux pas dire ça, je veux dire que, heu, les jeunes qui dorment peu, parce que j'en ai connu pas mal, qui dormaient peu, qui faisaient plein de nuits blanches et quoi que ce soit, ça ne les affecte pas trop. Ils en font une de temps en temps, il y pas de problème, mais que plus on grandit, plus on se rend compte qu'en fait, heu, on accru une dette de sommeil assez grande et tout d'un coup, ces nuits blanches, elles sont pas si plaisantes que ça.
Ah oui. Oui, voilà, ça oui. Ah oui. N oui, tout à fait. Exactement et puis, heu, on on on n'y arrive plus vraiment, en même temps, non? <chuckles>
Mouais, ouais on n'y arrive plus, on peut plus même tenir une petite nuit blanche qu'avant on se disait: «Ouais, vas-y j'ai rien révisé, je vais faire une petite nuit blanche et c'est bon».
<laughs> Ah b, «J'irai même» voilà, «J'irai au boulot ou à l'école quand même, heu, c'est pas grave». <chuckles> Non, c'est compliqué aujourd'hui. C'est ça. Hem, est-ce que, heu, pour t c ces problèmes de sommeil que tu as eu, est-ce que tu as pensé à consulter un pro ou, heu, est-ce que tu, heu, tu as pris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, par exemple, heu, une infusion, heu, un thé, heu heu, u un une lecture, heu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, heu, pour, heu, pour ça? Un rituel, par exemple?
Ouais, ouais. Ouais, ça ce n'est plus viable. Mmh. Mmh mh. Ah, j'avoue que